ค่ะ อืม
อา แล้วก็เขาก็รักกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งมะเร็งของเขาอะ มันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้ว ซึ่งเขากำลังจะตายในเร็ว ๆ นี้ ทีนี้เขาก็คุยกับแฟนว่าเขาอยากจะอยู่ต่อ แล้วก็มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งมาเสนอให้เขาว่า ฉันมี เซรุ่มอะที่จะฉีดอะ ทำให้คุณน่ะมีชีวิตอยู่ต่อยืนยาวได้ แล้วก็แข็งแรงด้วย
ค่ะ ค่ะ อือฮึ
อา ทีเนี้ยเจ้า Deadpool เนี่ยก็ ตก ตกหลุมคำเชื่อเขา ไปในห้องวิทยาศาสตร์ แล้วก็ไปฉีดเซรุ่มตัวนี้
ค่ะ
แต่ผลข้างเคียง ก็คือมันทำให้เขาเสียโฉมไปเลยทั้งตัว ทั้งหน้า หน้าก็เรียกว่าหน้าอุบาทว์มาก อืม หน้าเปลี่ยนไปเลย หุ่นก็แบบ เละไปทั้งตัวเลย เออ จนแบบ เออ เขาก็ มันก็หายมะเร็งตามที่โฆษณาชวนเชื่อแนะนำนั่นแหละ แต่ก็แลกกับ อา ร่างกายที่แบบอัปลักษณ์ จนแบบว่าแทบจะไม่อยากจะกลับไป เจอแฟนตัวเอง อา พอคุ้น ๆ ไหมครับแบบนี้?
หน้าเปลี่ยนไปเลย อือ ๆ จำได้ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ จำได้ค่ะ เราชอบ Deadpool อยู่ค่ะ
อา ครับผม ทีเนี้ยผมก็เลยแบบว่าทำให้แบบมองว่า อุ๊ย เนี่ย ถ้าเกิดว่าชีวิตเราอะ เออ มันแบบว่ามีแบบพลิกมีขึ้นมีลงตลอด อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย เราจะทำยังไงดีนะ เราแบบ หน้าตาเราแบบว่าไม่เหมือนเมื่อก่อน อะไรอย่างเงี้ย คนรัก จะรักเราไหม อะไรประมาณเนี้ย อืม ครับผม มันก็ทำให้แบบเกิดความคิดอะไรหลาย ๆ อย่างครับผม ก็ค่อนข้างที่จะสงสารพระเอกอยู่ ณ ตอนนั้น อา ทีนี้ ใช่ ดาร์ก จริง ๆ ครับ
ค่ะ อืม ค่ะ ๆ ใช่ ๆ ก็ ดาร์ก จริง ๆ Deadpool ก็ ดาร์ก อยู่ เป็นเรื่องที่ ดาร์ก อยู่ แต่ ใช่ แต่สนุกนะคะ เราชอบ มันตลกมากเลย เราว่า
ใช่เลยครับผม ก็ตรงนี้สุดท้ายแล้วต้องขอบคุณคุณ Hat มาก ๆ เลยนะครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์การดูหนังในวันนี้ครับผม ก็รู้สึกสนุกดีครับผม มีอะไรได้แลกเปลี่ยนกัน แล้วก็ชอบ Marvel เหมือนกันเลยครับตรงนี้ อา
ค่ะ ค่ะ ใช่ จริง ๆ แบบถ้าเกิดว่า เออ จริง ๆ เรื่องนั้นถ้าเป็นแฟน Marvel จริง ๆ ควรไปตามดูนะคะ
ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ

อืม ใช่ครับผม ผมก็เห็นด้วยเลย ก็ เขาก็ทำสนุกทุกเรื่องเลยที่เป็นแบบว่าในแต่ละฮีโร ซึ่งอะที่ผมดูแล้วผมชอบที่สุด
ค่ะ
ถ้าเป็นของ Marvel นะครับ ผมจะชอบ Ant-Man Ant-Man เนื้อเรื่องมันแบบ เออ ชอบตอน เริ่มต้นของเขาที่แบบเขาเป็นหัวขโมย แล้วแบบว่า อ่า เรียกว่าไรอะ
ค่ะ อืม เป็น loser loser หน่อย เริ่มจาก loser loser หน่อย
อา ใช่ ไปเจอแบบชุด ไปเจอชุด Ant-Man ซะงั้น อะไรเงี้ย เออ มันดูแบบว่า เฮ้ย มันมี story ดี
ค่ะ อะฮะ
หรือว่าจะเป็น Iron Man ที่ เฮ้ย เอ่อ พ่อค้าแบบอาวุธนู่นนี่นั่น โดนจับไปแล้วก็ จ โดนจับไปในค่ายอะไรนะ ค่ายอัฟกันปะ? แล้วก็ ไปประดิษฐ์
ใช่ค่ะ เหมือนค่ายก่อการร้ายอะค่ะ
ใช่ ไปประดิษฐ์ชุดเกราะหุ่นยนต์เพื่อจะพาตัวเองออกมาจากสถานที่นั้น และกลายเป็น ได้เป็น ได้เป็นการประดิษฐ์ Iron Man รุ่นแรกไปเลย <chuckles>
ค่ะ อะฮะ อืม ค่ะ เราจำไม่ได้ว่า เอ๊ะ ตอนที่เขาอธิบายว่าแบบ แบบ Tony Stark เริ่มมาทุกอย่างได้ไง เขาอธิบายตั้งแต่ ภาคแรก หรือว่าภาคสุดท้าย ภาคแรกเลยเปล่าคะอันนี้?
ก็สนุกดีครับ อืม อา ครับ อ่า อธิบายตั้งแต่ภาคแรกเลยครับผมว่า เฮ้ย หุ่นยนต์ตัวต้นแบบตัวแรกอะของ Iron Man น่ะหน้าตาเป็นยังไง มันก็เหมือนกับ
อ๋อ ตั้งแต่ภาคแรกเลย จำไม่ได้แล้ว ภาคแรกนี่
ใช่ มันไม่ใช่ มันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่แบบมีรูปทรงสวยงาม
ใช่ ๆ ค่ะ จำได้ ๆ เพราะว่ามันมาจากแบบอยู่ในค่ายนั่นน่ะ แล้วก็มันก็ทำจากทุกอย่างทำจาก scraps แบบเศษ เอาเศษนู่นนั่นนี่มาทำ
อา ใช่ครับผม ทำจากพวกเศษเหล็กที่แบบว่า ส ของเหลือใช้อะไรก็เอามาประกอบเป็นหุ่นยนต์ ถือว่าเก่งมาก ๆ เลย อา
ใช่ ใช่ เก่งค่ะ ใช่ เราดู จริง ๆ แบบ Iron Man แบบตอนตายเราเสียดาย มากเลย
อา ครับ ใช่ ๆ ครับ ก็น่าจะไปตายตอน เอ่อ ตอน เดี๋ยวนะ Infinity Endgame Endgame หรือ Infinity อะผมจำไม่ได้แล้ว Endgame เนาะ
ใช่ค่ะ E Endgame Aven Aven Endgame Endgame ค่ะ ตอนภาคสุดท้ายของ ของ The Avengers
อา ใช่ ใช่ครับ ก็เสียดายเหมือนกัน แต่ผมเสียดาย Captain America มากกว่าที่ อ่า เขาย้อนยุคไปตอนแก่ แล้วเขาแบบไม่อยากกลับมาแล้วอะ เออ ผมเสียดายตรงนั้นมากกว่า
อา อ๋อ
อา ใช่ เพราะว่าผมดู อันนี้คุณ hat เคยดู Captain America พวก อ่า เรียกว่าไรอะ พวกภาคแรก ๆ ใช่ไหมครับ?
ใช่